Heu, quelqu'un qui a réussi. <laughs> Oui.
Bah, ouais, mais c'est ça, je voulais pas je voulais pas le dire quand même ça, c'est pour ça que j'ai mais heu, oui. Donc, heu, si, souvent quand on est perçu, heu, riche, on les pour les pour autrui, on on a réussi, tu vois? Alors que pas forcément, c'est pas parce que tu es riche que tu as réussi et puis, la réussite, elle est propre à chacun. Pour, heu, certains, heu, ça va être d'avoir une maison, un chien et cetera. Pour d'autres, c'est justement d'avoir la liberté de voyager partout. Donc, je pense que là, ça dépend. Heu, et je suis pas sûre de
Ouais. Ouais. Ouais. C'est quelqu'un d'accompli.
Oui, d'accompli, ouais. Mais c'est vrai qu'aux yeux de beaucoup de gens dans la société, heu oui et de et bravo pour le terme, je crois que c'est ça.
Carriériste.
Accompli, c'est pas mal. Heu, je crois qu'aux yeux des gens
Ouais, accompli, abouti, achevé, excellent, heureux, parfait, <chuckles> remarquable, bon, bref.
Heureux. <snorts> Remarquable. Ouais, je pense que direct, heu, quand tu es riche, on on pense que tu as réussi, alors que c'est plus complexe que ça. Tu penses quoi toi, de de ça?
Ouais. Ouais. Bah oui.
Tu veux que je te repose tu veux que je te repose la question? OK. Hem, <tsk> comment selon toi, la perception de la réussite change-t-elle si l'on est célèbre mais pauvre, ou inconnu mais riche? <laughs> Ouais, je comprends mieux pourquoi j'ai buggé, parce que waouh. Heu, c'est vrai que quand je <chuckles> Ouais, tu m'étonnes! Bah, c'est j'ai repris j'ai repris ta question.
De quoi, tu peux Bah, oui. <chuckles> Ouais, heu, une très bonne question, très, très bonne question. Alors, comment dire cela, heu <chuckles>
Comment dire cela?
comment dire cela, heu, comment dire cela? Heu, oui, oui, oui, oui, oui tout à fait. Heu, tu <chuckles> tu avais raison
<laughs> Tout à fait. <laughs>
Tout à fait. <laughs> Non, mais en gros, parce que parce que parfois, heu, tu te dis que si je suis célèbre eh bah, je serai forcément riche.
Tout à fait. <chuckles> Oui. Mmh, mh mh, mmh mh.

C'est ça.
Et du coup, ils se retrouvent seuls.
Bah, ouais, et ils sont qu'avec les les gens, heu, qui leur disent, heu voilà, leur disent quoi faire, quoi, tu vois? Pour ne pas la nommer heu, Britney Spears, par exemple. <chuckles>
Mmh. De leur milieu? C'est ça, que leur équipe. Ouais, ça fait de la peine, hein? Britney Spears. Mmh, mais moi, j'ai l'impression que c
Ah ouais! C'est grave! J'en parlais à Françoise, même, la dernière fois. <chuckles>
Ah ouais? Elle disait quoi?
<chuckles> Non, c'est vrai, je lui ai parlé, je lui ai dit: «Vous connaissez, heu, Britney Spears?» <chuckles> Elle m'a dit, heu, elle m'a dit, heu: «Heu, non, heu, pas vraiment, heu.» <chuckles> bref, mais oui, ça fait de la peine, franchement heu <scoffs>
Pas vraiment, OK. Mais heu, on dirait même plus la même personne, enfin, pour moi, heu, elle ressemble plus à la Britney
Eh ben.